うん、ちゃんと痛いです。<laughs>
痛いんああ、そんなとこなんだ、すごいね。行かないとわかんないね、でもね。<laughs>
はい。 あ、ですです。あれは行ってよかった。ももう二度と冬は行かないけど、行ってよかったなと思いました。
うん。 ああ、本当。なんか、他に海外旅行あります？
家族で行ったのだと、あと、あの、母親と2人なんですけど、あの、どこだ、サイパンに行きました。
うん。 うん。 サイパン、ええと、どこやろ。サイパンっちゅうのは。うん、ちよく聞くのは、インドネシア？
なんか。 ういや、えと、国籍は多分アメリカなのか、アメリカの、はい、らへん、ららへんじゃないな、なんか、でも、ハワイとかグアムとかそんな感じの結構リゾート。
アメリカ。 はい。 かんじのとうん、あ、リゾートなんだ。
そうですそうですそうです。リゾート地なんですけど、あの、私絶賛、その大学受験を控えた浪人生時代に、母親が、「このツアー安いから行こうよ」って言い出して、あの、浪人生的には絶対そんな一分一秒も惜しんで勉強したいわけですよ。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん、うん。 な。<laughs> ねえ。<laughs> うん。
ね、ただ、ただ、母親は「行こうよ、このツアーめちゃくちゃ安い、信じられないぐらい安いよ」って言ってて、で、じゃあ、もう、私じゃなくて妹連れてけよって思ったんですけど、まあまあ、とりあえずふたりで、はい、行くことになりまして。
うん、うん、うん。 うんうんうん。おなうん、うん。うん。どうでした？格安ツアー？それでも。

私、小学校の卒業あん？修学旅行で行かされました。<chuckles>
ああ。あ、じゃあじゃあ、そこら辺の方。<giggles> ん。うん、ですね。あ、なるほどね。はいはい。そうなんだ。あ、ま、行っててみてやっぱいいですよね。一人1回はね、やっぱ、あすこはね。ちょっと、いろいのいろんなことがあった歴史があるんで。
あ、まあまあまあ、そうですね、近畿圏がったんだったんですけど、はい。ひ うーん。 ね、ちょっと衝撃的ですよね。<laughs>
そうですね。衝撃的でしたね。ちょっとね、あれはね。でうん、で、公園なった千羽鶴とか見てね。で、あの、いやうん。で、宿もちょっと横だったんで、そこの、あの、原爆ドームの。そう。ま、うん。そう、ちょ日本人として1回は、やっぱ、あすこは行くべきな…のほ思いました。うん、それぐらいですかな。うん、ありがとう。おふございました。また、うん、あったらお願いいたします。失礼します。
うんうん。あ、よかっ うんうんうんうん。 うーん。良かったあああ。 うんうんうんうん。 うんうん。<laughs> こちらこそ、いえいえ、はい。 はい、失礼します。

ええ。<laughs> うん。
ちょっと私は私が知らないだけかもしれないんですけど、想像がつかない
うん。 うん。
ものだったんですが、いや、めちゃくちゃよかったです。うん。死ぬまでには見た方がいいです。はい。
本当、はい。 そうね、じゃあ宿題リストには載ってんだけど、<laughs> 何番目かにね、うん、そう、行きたいですよね、機会でもね。そう。
<laughs> <laughs> ぜひぜひ、そう、あの、なんか近くに多分その観光観光客向けのお土産屋さんとかも、ま、いっぱいあるんですけど、そこはどっちでもいいんですけど、滝そんなものは絶対見た方がいいです。
うん。 うん。 あ、本当。え、行かんとね、じゃあね。死ぬ前に、うん。
うん。 あ、で、そう、私好きすぎて、夏と夏がオンシーズンなんですけど、冬のオフシーズンにも行ったことがあって
うん。 はいはい。

うんうんうんうんうんうんうんうん。
思ったんですね。ちょっと残念でした、それは。うん。
いや、すごい。ええ。え、何日間ぐらい行かれたんですか？
ん、ね。 1週間ですね。
えっと、滞在が1週間？
うん、滞在が1週間。着いて、うん、それから帰るまでが1週間。そう。だそうですね。だから、結構いましたね。うんうん。
うわ。 すごい。 ん、うんうんうんうんうんうんうん。ええ。
まあ、ちょうん、そう、たね。そう、久しぶりに。はい、そんなとこでした。なんか、それ以来、うん。それぐらいなんですけど、なんかありますかね、ご家族ではい。
うん。 おお。お いやいや。それで言ったら、私、家族で行った海外旅行は、オーストラリアも1回行ったのか、行きました。あの、オペラハウス、見た記憶がはい、記憶があるで
うん。 うん。 行かれました？うん。はいはいはい。見ました？どっちから見た？うん。んん陸から見た？それとも
え、陸から以外の手段があるんですか？
あの、ほら、横にあれがあるでしょ、あの、うん。水上バス。
ああ、はいはいはいはいはい。あ、いやいや、全然、あの、陸から見ました、普通に。はい。
うん。 陸から見ました、普通に？ああ、それも綺麗ですよね。
めちゃくちゃ綺麗でした。それ
あうずうん、青空でした？
あ、も、はちゃんと晴れてました、その時は。はい。
晴れてました。じゃあ、は映えてました？
うん。<laughs> うんうん。ん
あ、そうなんだ。<laughs> そっかそっか、良かったですね、それはね。うん。
と、それが私と妹と母と、あれ、多分、父も一緒に行ったんじゃないかな。いや、父はいなかったかな。ちょっと記憶が。おじいちゃん、ちゃう、おばあちゃんと4人だったかな。その辺がちょっとあやふやなんですけど。
うん。 うん。 いなかった。ふーん。 うん。うん。 うん、いいですよね、オーストラリア。あの、時差がないんですぐ、ね。着いてからすぐ動けるんで。
うん。 めちゃめちゃ楽しかったです。もう、ザザ、観光みたいな、あの、それこそ、あの、カンガルー見て、コアラ見てとかそういう感じのはい。
楽しかったですか？ うーん。 うん。うん。 あ、ほんと。<laughs> え、ねえって。カンガルーですね、あの、野良カンガルーが結構、内陸行くといるんですよ。
ん。 はい。 え、野良がいるんですか？
普通そう、野良がいるんですよ、普通に。
ええ。
あの、逃げるんじゃなくて、もうそこら辺で塊で、人間の横にいるみたいな感じなんですよ。